Ты знаешь, вот у меня сложилась такая маленькая проблема. Точнее, она даже, наверно, совсем не маленькая, вот. Я хотела бы начать какие-то хорошие привычки, но у меня не получается. Я, например, хочу заняться конкретно спортом, я хочу начать бегать, но вот у меня <tsk> не знаю, то ли мне не хватает силы воли, то ли мотивации, вот мне очень нужна вот помощь, поддержка, понимаешь?
Мгм. Понимаю, да. Слушай, ты как-то раньше занималась спортом, или просто вот сейчас пришло такое желание?
Мгм. Ты знаешь, да, у меня были моменты, когда я занималась спортом, я держала себя в форме. Вот, но сейчас, э-э, я почему-то, знаешь, ищу, э, скажем так, отговорки, чтобы вот уйти от этого. Не знаю почему.
Мгм. Ну, слушай, вообще вот, э, надо как бы чуть-чуть здесь покопаться вот в том, что с тобой происходит, потому что нередко причина вот, так скажем, там лени или прокрастинации, которая там заключается в том, что смотрим до бесконечности фильмы или в "Инстаграме" что-то перелистываем
Мгм. Да. Мгм. Да-да-да.
причина часто в том, что мы просто устали, то есть, допустим, э, стресс на работе, да, э, вот, мы
<tsk> Да, да бывает такое, да, я замечаю, что когда вот я, э, переутомляюсь, я вообще ничего не хочу, а вот какой-то хороший отдых, да, дает мне какой-то стимул. Я думаю, всё, ну, вот вот я по любому начну завтра, потом думаю, ну, ладно, вот с понедельника, а-а, окей со следующего месяца. Вот Новый год скоро, думаю, ну ладно, ну со следующего года. <sniffs> Ну вот понимаешь, вот я как-то вот откладываю, откладываю, и у меня не получается.
Да. Я тебя честно понимаю, и очень хорошо. И суть тут какая? Вот представь, вот когда вот эта вот твоя нервная система, да, очень просит отдыха, хоть ты может быть этого и не понимаешь, да. У тебя есть, там, цели похудеть, допустим, там на 5 килограмм, да, и это кажется основной мыслью. Ну, как бы внутренне ты вот как бы, твоя нервная система, она такая: "У нас тут перегрузка, мы всё, мы мы должны набрать, э, ванну с аромасвечами и солями вкусными для ванны, да, и лежать там 48 часов",- и при этом у тебя появляется мысль: "А не пойти бы мне сейчас на пробежечку?" Понимаешь? И как бы, конечно же, организм против, да, то есть он тебя или заставит там посиде присесть на диван и заснуть.
Мгм. Мгм, м Да, да, да. Мгм. Мгм, мгм. Так. Мг мгм. Ну да, да-да. Мгм, мгм. Вот, вот, да, я постоянно, я ж говорю, ищу какие-то отговорки. Вот я думаю, утром просыпаюсь и думаю так: "Вот я сейчас пойду на пробежку". Потом я лежу и думаю: "Ой, а вдруг, может, у меня там голова болит, ой, я чё-то поспать хочу, ой, и под одеялом так тепло, вставать не хочется, и это же нужно обуваться, одеваться и выходить на улицу, а вдруг там холодно". Понимаешь, вот вот такие моменты.
Мгм. Конечно, да. Да, и это на самом деле, вот, э, большая проблема людей, которые на самом деле и так много делают. То есть, э, ты можешь относиться к этому, как будто ты, <swallows> э, ну, мало делаешь, да, как будто ты вот всё время отлыниваешь от своих каких-то целей, но суть тут в том, чт
Мгм, мгм. Мгм, мгм. Мгм, мгм. Да, да, да. Вот мне кажется, именно так и есть, да.
Во-первых, тут надо договориться с внутренним голосом со своим. Ну, как бы, если честно, э, как бы вообще сделать его чуть более приглушенным и чуть меньше с ним общаться, потому что
Мгм. А каким образом?
он сейчас делает хуже, чем лучше. То есть, э, ну, сказать, что ты просто устала, то есть вот надо себе как бы признаться, что ты имеешь право устать. И вот эта вся скорость современной жизни, где постоянно надо бежать, постоянно чего-то добиваться, э, с 1000 людей поговори, на 1000 имейлов ответь,- это всё ведёт к тому, что, ну, твои батарейки вот сейчас, они не могут, э, выдержать еще добавления какой-то вот спортивной, э, да.
Ага, ага. Мгм, мгм. Мгм. Да, да да да да. Спортивной активности, да. Ну да, ты всё правильно говоришь, я замечаю, да, когда вот я выполняю много каких-то дел каждый день много обязанностей: работа, семья, дом, быт. Это всё очень сильно утомляет и, э, просто вот не хватает ни сил, ни энергии. И действительно, мое внутреннее "я" постоянно мне говорит: "Слушай, ну куда же ты вот побежишь? Ну ляж полежи, ляж поспи". Вот, и я вот действительно прас прислушиваюсь к внутреннему голосу и следую ему, понимаешь. И следуя ему, я, получается вот, избегаю вот этих вот физических, а, нагрузок, пробежек и так далее.
Мгм, конечно, конечно. Да, и тут, когда ты просыпаешься, ты начинаешь себя ругать, потому что ты, а, ты не можешь полноценно получить отдыха, потому что за отдыхом идет, э, как бы такая эмоциональная негативная связь, что ты— в это время другие там сидели в спортзале, накачивали красивые мышцы, в это время кто-то пробежал 5 километров, а ты спала, и получается как будто вот ты подменяешь вот, э, желание отдохнуть уже дальше в течение дня на то, что ты как бы плохой человек, нарушивший свое же слово, которое ты себе дала.
Мм. Мм, бывает такое, да. Мгм, мгм. Да-да. Ага. Мгм, мгм. Да, я виню себя. Вот, вот. Да, я виню себя очень сильно, я говорю, что, э, сама себе: "Ну вот я же себе обещала, ну вот как?" Кто-то там пошел, вот когда-то я с подружкой договорилась, что мы будем вместе ходить в спортзал, вот. И она мне звонит, а я начинаю, понимаешь, вот просто искать какие-то отговорки, говорю: "Ой, ты знаешь, я сегодня, а, вот чё-то ся устала, плохо чувствую, и мне надо и то, и то, и то". И в итоге я не пошла, а она пошла и занималась. И я вот вроде бы понимаю, что я соврала ей, что мне как бы и делать-то нечего, понимаешь, и начинаю себя винить за это, что вот вот, э, вот я плохая, а она молодец. Понимаешь?
Мм. Да, это такой замкнутый круг, где вот ты устаешь, не ощущаешь, что на самом деле, ну, как бы может даже в каком-то смысле не до конца уважаешь проделанный свой труд, да, то есть ты не даешь себе вот это окно, э, для отдыха, потому что и получается вот такой эффект белки в колесе, да, что устали, проснулись, надо снова бежать, крутить, опять устали, заснули. Тут нету как бы
Мгм, мгм. Ну да, да, да, именно так. Да, да, да. Да, именно так и получается. Мгм.
тут надо добавить чуть-чуть вот любви к себе, заботы о себе через то, что ты признаешь, что ты правда вот неважно, вот может быть, это было, может, мало ты сделала де дел за день, да, но ты уже устала, то есть тебе надо договориться с собой, разрешить вот, что ты одна вот такая вот, сама себя любящая, имеешь право отдохнуть вот сколько тебе вот влезет без вот, э, ну, как бы
Мгм, мгм. Да, да, да. Мгм. То есть просто вот позволить себе все-таки отдыхать, да, и вот тогда, наверно, как-то, э, и получится, что мотивация придет сама по себе и силы появятся на то, чтобы, мм
Конечно. У меня есть еще идеи на эту тему, да, но вообще ос основная такая, да.
А расскажи, пожалуйста, потому, что для меня это очень актуально. Да. Мгм.
А, я знаю, что очень многие люди смогли победить, э, невозможность вот начать заниматься спортом через такую как будто бы даже в каком-то смысле странную вещь, как, э, прохождение 10 000 шагов в день.
Мгм. Так. Ого, это что такое?
А, почти на любом сейчас телефоне есть такая функция вот отслеживать, э, 10 000 шагов, пройденных в день, на умных часах, на телефонах. Вот буквально ее везде почти установили, неважно какой производитель телефона. И суть тут, э, слегка в чём. Вот смотри, во-первых, не надо сразу пытаться пройти 10 000 шагов, надо попытаться пройти там, допустим, 100 шагов, вот. Тебе придет от телефона
М. Мгм, мгм. Ну да, есть такое. Да. Мгм. Мгм. Так. То есть, э, м, 100 шагов осознанно, да, потому что же в день я делаю очень много шагов.
Ну да, как больше как вот именно ты оделась, допустим, в более-менее спортивные вещи, а, какие-то, ну, в которых тебе комфортно будет пройтись куда-то, вот.
<clears throat> М, мгм. То есть это как бы замена пробежки, да, я так понимаю. Шаги не просто там, что я хожу, например, э, на работе по офису, а именно шаги, вот которые я буду, э, выполнять, э-э, в кроссовках, по улице осознанно? А-а
Создать такой ритуал, да, какой-то спортивный, на начать его создавать, то есть возможно начать его можно просто обзаведясь, допустим, парочкой спортивных футболок, там, э, леггинсов и, э, кроссовок. Вот, куп купили, допустим, вот начали, э, допустим, 5 минут надо всего лишь ходить в день для начала. Я хочу вот заострить тут внимание, что когда ты думаешь: "Надо начать бегать"- это уже что-то такое, знаешь, э, очень большое, очень сложное, то есть
А-а. Так, так, да, я понимаю, мгм. Мгм, мгм. М Т так, мгм. Ага. Большое, да, вот, вот вот, это очень сложно, очень для меня, очень сложно, да. Хотя мгм.
твой организм представляет уже заранее как он, вот, пробежал, он очень устал, а мы же мгм.
Как я устала, вот, вот, вот, да. Мгм.
А мы же знаем, что ты уже устала, да, вот, ну, к сожалению, то есть у присутствует уже усталость. Вот поэтому как бы психологически твой организм просто против: "Нет, никаких вот этих марафонов не надо!" Поэтому нам надо снизить как бы градус, вот, э, именно масштабность вот этого вот происходящего, да, до того, что мы, допустим: "Сегодня мы пройдем вокруг 3 домов в своем районе, там, завтра вокруг 4". То есть потихоньку, вот так, как как резинку, растягивать эту идею. Мгм.
Мгм. Да, да, да, так и есть. Да, именно так. Точно. Мгм, мгм. Так, ага. А, то есть постепенно, постепенно приучая, да, себя. Мгм, мм, поняла, поняла, да. То есть так будет, получается, и организму моему проще привыкнуть, да, и мне будет проще смириться с тем, что я вот себя, а, не напрягаю там сразу пробежкой там, <chuckles> 2 километра, а просто вот какой-то, э, обход вокруг дома, вокруг квартала, то есть мгм.
Да, мне кажется, основное вообще здесь- это то, что начнет успокаиваться твой внутренний голос, то есть ты выставила цель такую, ну, тоже масштабную, но она масштабная на горизонте, да, то есть до того, когда ты начнешь проходить, там, 10 000 шагов, пройдет, допустим, месяц, когда ты начнешь бегать, пройдет, допустим, там, 2 месяца, да. Но вот предположим, вот сегодня 3 день, как ты начала ходить, просто ходить и посматривать в приложение. Ты уже, придя домой, уже сев на диван, ты сможешь сказать: "Ну я же начала! Вот, посмотри, вот в приложении показано, плюс 200 метров пройдено! Да. Сейчас я буду смотреть сериал и кушать, допустим, не самую полезную еду, но я уже начала, всё в процессе, как бы, вот, не мешай мне смотреть фильм, пожалуйста". И вот внутренняя "ты" начнет потихоньку как бы расслабляться, что вот как бы вот та ты, которая живет вот эту реальность, начала.
Мгм. Да-да-да. Ага. Ага. Так. Мгм. <chuckles> То есть я сделала вот именно маленький шаг, да. Мгм, мгм. Как здорово. Ага. Мгм мгм. Да, точно. И я смогу же себя похвалить, правда, за это, вот, я смогу похвалить себя и сказать: "Я вот такая молодец, вот сегодня я прошла там, э, 100 шагов, завтра- 200, потом- 500", и, наверно, вот именно правильно ты говоришь. И таким образом я всё-таки, наверно, себя постепенно приучу к тому, что однажды я смогу выйти и полноценно пробежать, и утром встать, а, без вот этих вот, а, заморочек и отговорок. Вот. Без борьбы с внутренним "я". Мгм.
Конечно, да. Да, да. Конечно, да, и Конечно, да. Но вообще как бы задумайся о том, возможно как бы чуть-чуть, может, переложи на кого-то на работе какую-то ответственность. Просто вот освободи себе там 3-5 процентиков, чтоб отдыхать чуть больше.
Мгм, мгм. Здорово, спасибо тебе большое.